Ya tapi kalau ngelihat
Ngasih duitnya, jadinya gak jelas gitu.
Iya, tapi kalau ngelihat lifestyle, ya bisa itu ke mana-mana. Kalau lihat lifestyle ya, mau misalkan mulai dari, eee, apa, kendaraan atau dari baju, atau apa, ya bisa aja uang segitu tuh gak akan pernah cukup.
Mhm mhm. Mhm mhm. <tsk> Iya betul betul.
Berapa aset ininya ya, propertinya. Ya ya paling gampang kemarin tuh yang ini ya, eee, apa yang yang ngelus dada, eee, bensin ya, bahan bakar.
Mhm mhm. Mhm. Yang apa Mbak? Yang mana itu? Oh bensin. Wah, bensin bensin.
Bahan bakarlah. itu itu kan da dari temen-temen, kita ini sudah mengikuti anjuran gitu kan, untuk untuk tidak untuk tidak ambil yang subsidi.
Mhm mhm. Iya iya, betul betul. Betul, itu kan pokoknya kayak puncak, eee, masyarakat tuh, eee, percaya pada pemerintah gitu, kecewa banget pastinya, terus kayak mosi kayak pokoknya mosi tidak percaya itu, se apa <chuckles>
Kecewa. Put iya. Oh, gede. <chuckles>
Heeh, mosi tidak percaya kita pokoknya, tidak percaya pemerintah lagi, mau apapun mereka, mau klarifikasi atau apapun, terserah mereka, kita udah gak eee, percaya lagi gitu. Itu kebanyakan saya ama temen-temen saya tuh kayak gitu, jadi pokoknya kita udah gak pake Pertamina. Mau masa bodoh mereka, eee, klarifikasi seperti apa. Kita kita larinya ke ini aja, kita larinya ke Shell atau gak ke Vivo. Pokoknya gak pake Pertamina, udah.
Ya. <chuckles> Nyebut merek. <chuckles> <chuckles> Ya. Ya, dampaknya seperti itu karena m eee, karena banyak pengelola negara ini ya, banyak pejabat yang tidak tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Ya akhirnya ya nggak bisa disalahkan kalau warganya banyak ininya ya, an apa, trust-nya itu kan udah udah udah turun banget. Udah apa ya, isu is trust issue-nya itu sudah udah <tsk> rawanlah ya. Dan
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, betul betul. Heeh. Udah rawan banget, pokoknya, <sucks teeth> ya kita juga pusing digituin terus ya, kita yang kerja keras, mereka yang enak-enakan, heeh. Enak banget.
Iya. Ya nikmatin. <laughs> Ya ak akhirnya kembali-kembalinya kalau kita mau bikin positive thinking ya ini aja ya, apa, eee, sedikit merasa eee, sedikit menumbuhkan rasa nasionalisme <chuckles> walaupun udah udah ini ya, eee eee, tidak tidak mengharapkan kepada para pengelola negara, tapi ya kalau kita masih misalnya cinta dengan tanah air ya, nelen ya. Ba bahasanya itu "nelen" kayak gitu. Apa ya lagunya, lagu apa, Indonesia Pusaka lah itu kalau denger kayak gitu itu tuh
Mhm mhm. Mhm mhm. Heeh. <chuckles> Mhm mhm. Iya iya. <chuckles> Haduh haduh haduh. Iya iya iya iya. Heeh.
eee, ya sedih gitu ya, malah
Mmm, mhm. Setuju banget.

Saya bayar pajek. <laughs>
<chuckles>
Saya bayar pajek, kita semua dipajekin. Tapi kan, secara langsung dampak dari biaya-biaya itu kan, nggak kita rasakan, ya.
Heeh heeh. Hmm hmm. Hmm.
<clears throat> Justru yang kita justru yang disuguhkan di hadapan kita, orang-orang yang kita harapkan itu mengelola, eee, dana-dana kita tanpa nggak nampak ya, pengelolaannya, nampaknya ke diri mereka, itu.
Iya iya. Hmm hmm. Iya iya. Mhm mhm

Ya, kalau kecewa enggak bisa ya, hilang, <chuckles> karena ini udah sistem. Cuman, kalau mau memperbaiki ya, "Ayo, kita pilih pemimpin yang <chuckles> yang jujur dan adil." Nah, itu yang memang agak, ya agak-agak agak-agak tantangan ya, challenge.
Mhm mhm. <chuckles> Heeh heeh. <chuckles> Heeh, aduh aduh. Mhm mhm. Iya iya, susah agak-agak susah, gitu. Sampai kemarin ya, pokoknya "Mau, milih siapa?" gitu. Sebenarnya ada 1 kandidat yang kuat, cuman memang kayaknya orang-orang tuh
Nggak <chuckles> sulit, heeh.
be terhipnotis dengan dengan joget-joget, dan gemoy-gemoy. <chuckles>
Mhm mhm. Ya, yang akhirnya kitanya sendiri yang ini deh, apa, yang menjadikan diri kita tidak menjadi bagian dari karakter-karakter itu.
Pokoknya, gitu. Mhm mhm. Iya iya iya. Betul betul betul.
Ya bisanya gitu kita, ya wek selain tadi ya. Kalau saya sih ikut ikut meramaikan itu sih, ya. Heeh, apa ya, kalau <clears throat> cara pandang cara pandang itu ya kita sampaikan ke orang lain, "Ya jangan ginilah, jangan gitu," gitu. Ternyata sekitar kita kan banyak ya, yang yang yang istilahnya tuh juga merasakan keresahan itu.
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, betul betul. <giggles> <chuckles> Heeh heeh. Betul betul. Iyalah, eee, pokoknya emang banyak sih. Betul betul, kalau misalnya, ya memang, mmm
Ya, ini PR banyak sih.
kalau misalnya kecewa? Ya, pasti ya, eee, bukan hanya sekali juga, gitu. Dan, emang ya, muncul, ya, itu tadi, karena emang sekolah kayak hukum-hukum juga kayak, be enggak berlaku gitu, buat orang-orang seperti pejabat, gitu, kayak enggak berlaku banget, gitu, heeh. Nah, itu emang <chuckles>
Iya. Oh, enggak. Saya aja lihat filmnya, apa itu, kopi kopi sianida itu aja
Ah, film apa, Mbak? Oh, iya iya iya iya iya, betul betul.
itu aja sudah kayak, "Apaan ini?" Ini, kayak
Yang Mirna itu ya?
Nah, iya. Maksudnya, waduh, eee, enggak enggak masuklah logika-logika hukum Kita enggak anui sal siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Cuman, proses proses peradilannya itu sudah, istilahnya tidak tidak digunakan. Nah itu kan ya itu itu juga, banyak banyak terkait dengan uang juga, kemudian juga oh, banyaklah itu. Ya, itu satu contoh aja ya sebenarnya.
<chuckles> Mhm mhm. Iya iya iya iya. Heeh. Betul banget betul banget. Mhm mhm. Iya iya iya. Heeh, betul betul betul.
Yah, yang menyedihkan. <laughs>
<chuckles> Oke, terima kasih, Mbak, ya obrolannya, kayaknya memang, <sucks teeth> lumayan, eee, ini ya, bak terbawa suasana ya, dengan obrol-obrolan, dengan. <chuckles> Ya, mungkin heeh, betul betul, mungkin nanti kita ketemu lagi ya, di lain waktu, dan ngobrol-ngobrol kembali, ya. Terima kasih, Mbak, ya selamat malam.
Yah, it begitulah. Iya, maaf ya. ye ah Iya, i kita resah bersama. <laughs> Resah bersama menyelamatkan bangsa. <chuckles> Oke, makasih banyak ya. Iya, malam.